Ну, вот эти вот, э, твои друзья, которым ты доверяешь, как ты думаешь, если бы что-то у тебя, а, пошло не так на вечеринке и им бы что-то не понравилось, они бы тебе сказали об этом?
А, ну, может быть, нет, потому что, знаешь, так тактично могли бы промолчать.
А если ты спросишь? Вот прямо спросишь.
Всё ли понравилось? Ну, конечно, они в глаза скажут: "Да, конечно". <laughs>
Да. Ну, то есть они не скажут тебе правду?
Ну, э, понимаешь, это вот даже у меня спроси, вот, допустим, э, прошло что-то не так, и вот, м, ну, как вот, допустим, а, хозяина, м, ну, как бы обидеть, да? Сказать, что: "Ой, сла ну, у тебя такие жёсткие стулья и вообще стаканы твои какие-то ст ну, некрасивые". Ну, я бы так не с
Ну хорошо, м, давай зайдем с другой стороны. Эти люди ходят к тебе на вечеринки, когда ты их приглашаешь? Раз они не 1 раз приходят, они же, значит, возвращаются? Значит, всё нормально. Если бы им не нравилось, они бы не ходили к тебе.
Ну, конечно, не 1 раз они. Да-да, естественно. М. Н ну да, а да, слушай, да. Ну, очевидно, да. Да, я думаю, что
<chuckles> Мгм, м. Значит, э, особенно беспокоиться тебе не о чем. Но а то, что там когда-то вдруг пошёл дождь, ну, тут-то точно ты никак не виновата. Вряд ли ты можешь вызвать какие-то погодные явления по своему желанию. Ну, пошёл дождь, ничего страшного, вынесли обогреватели. Э, никто же, в общем, не требует от тебя, чтоб там тучи разгоняла. Поэтому, м, я думаю, что то, что эти люди приходят к тебе снова и снова, и, видишь, даже предлагают какие-то свои, м, программы, да, у тебя на террасе. Это, мне кажется, как раз говорит о том, что им там комфортно, э, что их всё устраивает. И ты, м, ну, в общем, конечно, ты как хозяйка всегда будешь беспокоиться, но, м, можешь немножко успокоиться и не до такой степени тревожиться. Ну, просто да, держи всё под контролем, и этого достаточно.
Да, пока не научилась. <chuckles> М, слушай, да. Мгм. Типа, зря беспокоюсь, да? Мгм. Слушай, ну да, наверное, ты права, потому что я почему-то как бы даже не сопоставила то, что они всё время приходят, что, значит, их всё устраивает. Я почему-то думала: "Ну, наверно, собраться негде, как бы, э, вот". Эм, как-то вот я была самокритична очень к себе. А сейчас вот мы с тобой разговариваем. Я думаю: ну, действительно, вряд ли я бы ст стала ходить к тэ к человеку, где мы бы мне бы было некомфортно, да?
<laughs> Мгм. Конечно, да, да, именно так. Тем более, ну, хорошо, 1 раз пришла, например, 2 раз, ну, не нравится. 3 раз не пойдешь ведь, правда? А раз эти люди всё время ходят к тебе, всё время возвращаются, ну, я думаю, что, значит, всё нормально. Да, вообще, на самом деле, я думаю, что если ты спросишь, вот прямо скажешь так: "Чё-то я вот так всё время нервничаю, что что-то я вот, э, не доделала, ш там еды мало, ещё там стульев мало, ещё там чего-то мало". Если ты так скажешь, и я думаю, что твои друзья, они тебе скажут, что всё всегда хорошо, и это будет правдой.
М. Ну да. Мгм.